जी, मुझे लगता है कि बिगड़ता है। अ, उम, आप ना एक ही जगह पर फ़ोकस करो, बहुत ज़्यादा इधर-उधर ना करो या तो अ, देखिए मैं अगर कहूँ ना तो पढ़ाई और ज़िंदगी का अगर बैलेंस बनाना है आपको तो आप ख़ुद अपने आप को मैनेज करो। आप अपना टाइम ब्लॉक सेट करो, आप टाइम टेबल के हिसाब से चलो, बहुत लोग नहीं चल पाते हैं जैसे मैं नहीं चल पाती थी। मेरा टाइम टेबल एक दिन बनता था तो अगले दिन वो टूट जाता था। तो मैं टाइम टेबल नहीं चलाती थी लेक़िन ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी कि एकदम ही बिल्कुल ग़लत ट्रैक पर चलूँ। ऐसा नहीं करती थी मैं, पढ़ती थी, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ भी घूमने जाती थी। थोड़ा बहुत चलता है वीकली में चली जाती थी, 2-3 दिन में चली जाती थी। देखिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एक अलग-सा तनाव बना रहता है हमारे दिमाग़ में। तो आप कोशिश करें कि आप दोनों का संतुलन बना कर रखें। आप ब्रेक्स लें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक भी नहीं लेते हैं लगातार पढ़ते रहते हैं तो उससे भी अ, समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। उहुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही कहा आपने तो, पढ़ाई को लेकर एक बड़ा दिलचस्प एक सवाल आया मेरे दिमाग़ में। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कैसे करती थीं? मतलब ग्रुप स्टडी में करना पसंद करती थीं या फिर अकेले में?
जी। जी नहीं, ग्रुप में हमारे स्टडी कभी हुई ही नहीं। हम जाते तो थे ग्रुप स्टडी करने लेक़िन कभी वहाँ स्टडी नहीं हुई सिर्फ़ हम बातें करके चले आते थे, प्लानिंग करके चले आते थे कि कैसे पढ़ना है और जब अ, मतलब पूरा दो तीन घंटे बीत जाते थे तब हमें याद आता था कि अरे हम यहाँ पढ़ने आए थे। तो देखिए, वो तो कभी नहीं हो पाया हम घर से कह के ज़रूर जाते थे कि हाँ पढ़ने जा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पाता था। सिर्फ़ हम इधर-उधर की बातें करते थे कि कौन कैसा किया, घरवाले ने घरवालों ने हमारे साथ क्या अत्याचार किया। ये सारी बातें हम करते थे और फ़िर आ जाते थे। तो मुझे तो अकेले ही पढ़ना ज़्यादा पसंद आता था। मैं शुरुआत से ही मैं हाँ, ख़ुद में रहना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि अ अकेले पढ़ने से ना चीज़ें समझ भी आती हैं क्योंकि कभी-कभी मैंने 1-2 बार जब मैं शुरुआत में मैंने कोशिश की थी तो होता क्या था कि खट से मेरी दोस्त सॉल्व करके बैठ जाती थी। और जब मैं नहीं कर पाती थी तो मेरा आत्मविश्वास भी थोड़ा गिरता था तो इससे भी थोड़ी-सी दिक़्क़त आती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले ही पढ़ाई करूँ।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी।